Ừm, mình thấy cũng OK ha, tại vì bình thường á, tầm 9:00-10:00 đêm mình còn giải quyết công việc ấy, chứ mình chưa có ngưng hẳn, mình để mình thư giãn, hoặc là mình chuẩn bị đi vào giấc ngủ đâu. Tầm khoảng 9:00-10:00 đêm là mình giờ đó là mình ăn tối nà, đó, giờ đó mình ăn tối. Rồi mình ăn tối rồi mình bị, kiểu như là, mình bị thừa mứa năng lượng rồi, nên mình cứ ngồi mình làm việc mãi tới tới khuya thôi, đấy. Nên là, OK, mình thấy cái cách của bạn, ờ, được á, để mình điều chỉnh lại cái cái mốc thời gian thử coi. Do mình mình mình là ăn mình sinh hoạt á, cái nếp sinh hoạt của mình nó muộn quá cho nên là, ờ, thành thử ra việc đi ngủ nó cũng muộn theo á, nhưng mà nếu mà mình mình thay đổi, mình dời nó lên sớm hơn xíu thì chắc là cái việc ngủ sớm nó cũng khả thi á. OK bạn nè, ừm, ừm.
Đó. No ngang, đúng hông? Tỉnh táo. Ừm. Đúng hông? Ừm. Đúng rồi, ừm, với lại là bạn có thể là bạn nhiều lúc á, bản thân cơ thể bạn chưa quen được đâu, nhiều lúc bạn đặt mục tiêu 7:30 mà nó chưa dậy 7:30 được, bạn phải từ từ nữa nha. Tức là mình nghĩ là bạn nên đặt cái tuần đầu á là dậy lúc 8:30 đi, xong rồi tuần 2 giảm xuống, đó, 8:00. Rồi tuần thứ 3 mới là 7:30, đó, sau 4-5 tuần nó sẽ bắt đầu trở thành cái thói quen để bạn duy trì. Chứ bây giờ một phát bạn bắt 7:30, nhiều khi cơ thể bạn chưa thích nghi được, hông quen được, hông dậy mà bạn còn thấy mệt mỏi hơn, bắt đầu dễ bỏ cuộc nữa. Tức là đặt mục và giảm dần, bạn thấy bạn thấy cách này được ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. À. Ừm, ừm, ừm. À. Ừm, ừm. Ừ. OK. Ừm. Cũng hợp lý ha? Ừ, mình thấy nó hợp lý mà, tại vì thí dụ như bây giờ đùng một phát từ, ờ, 1:00-2:00 sáng mới ngủ, xong cái tự nhiên giờ kêu 11:30 bắt đầu đi ngủ, nằm xuống thì cũng chả ngủ được đâu, cứ nằm mãi vậy thôi à. Thì chắc mình nghĩ là, ờ, chắc là tầm khoảng mình sẽ rút ngắn thời gian, ví dụ như, ờ, bình thường 1:30 ngủ, 1:30 sáng ngủ, thì bây giờ rút lại tầm 1:00, hoặc là kéo đâu đó 12:30 kéo từ từ, từ từ lên, OK. Mình thấy cái cách đó được á, tại vì, ờ, thói quen mà đâu ai phải là một sớm một chiều là thay đổi liền được đâu, phải từ từ. Ừm.
Đúng rồi đó. Ừm. Đó. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Chính xác! Đúng rồi, với lại bạn hay xài thiết bị trước khi ngủ nữa nè, bạn chia sẻ là bạn xài điện thoại, đúng hông? Bạn cố gắng nha, bỏ thiết bị 30 phút tới 1 tiếng trước khi ngủ, tại vì ánh sáng xanh á lại sẽ làm cho bạn ngủ trễ, mắt của bạn sẽ ừm, não bộ bạn hoạt động nà, mắt của bạn nó sẽ khó đi vào giấc ngủ lắm. Bạn nên đặt điện thoại ở chỗ khác, chỗ mà bạn không nhìn thấy á, tránh cái tầm mắt của bạn để bạn không sử dụng, và bạn tắt hết tất cả các thông báo đi, đừng có cho nó hiện gì lên hết á. Ừm.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ờ. OK. Ừm, OK, chứ m để mình bật luôn chế độ máy bay luôn đi. Mình mình mình mình tắt mình tắt luôn mấy cái cái thông báo, đúng rồi, dùng mà bật luôn chế độ máy bay. OK, bữa nay nói chuyện với bạn thì, ờm, nói chung là mình cũng đỡ lo hơn về cái tình trạng thói quen sinh hoạt của mình rồi đó, để mình cố gắng mình áp dụng mấy cái mẹo bạn vừa chia sẻ coi nó có hiệu quả hơn hay không nha. Cám ơn bạn nhiều lắm luôn á. Bye bye nha.
Đúng rồi. Biện pháp mạnh luôn. Ừm. Ừm, rồi, mình chúc bạn thành công nha, chào bạn.